<laughs> Rồi, vậy thì sau khi mà bạn đã điều chỉnh được giấc ngủ á, thì cái môi trường cũng là cái vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn nhiều nha. Cố gắng làm sao á che bớt rèm lại đi, và nếu mà cái cửa sổ của bạn, nó không có đủ kín để mà, à, tắt âm được những cái tiếng kèn xe á, có lẽ là bạn nên nhờ một vài người thợ để mà có thể thiết kế cho bạn, à, cái cửa sổ để cách âm nữa nha. Bây giờ á, thời hiện đại rồi, cho nên là nhiều cái cửa sổ kín có thể cách âm rất là tốt nha, thì bạn có thể xem xét đến những vấn đề đó nha. Thì không biết là bạn bao giờ bạn nghĩ tới cái ý tưởng là sẽ sửa lại cái căn phòng mình một xíu, để cho cái giấc ngủ của mình được ngon hơn chưa?
À! Ừm. Ồ! Hay quá ha! Ừm. Ừm. Chính ra cái này á, mình là phụ nữ, cho nên mình cũng hông có biết tới những cái giải pháp này đâu. Mấy cái này á, chắc là mình phải yêu cầu ông xã mình đi, mà nhiều khi ổng ngủ say như chết á bạn, ổng đâu có biết là ồn ào gì đâu. Thiệt tình á, vô tâm lắm. Cái này á mình phải kêu chuẩn bị mới được. Mà đầu tiên á, mình thấy bạn nói, a, thay cái rèm là hợp lý đó. Bởi vì cái rèm nhà mình nói chung là cũng có đi, nhưng mà nó khá là mỏng á bạn. Cho nên là nó cũng hông có chắn ánh sáng hay là nó chắn được âm thanh gì nhiều lắm đâu, mà mấy cái đó nó cũng ảnh hưởng tới mình ghê đó!
Ừm. Ừm! Mình hiểu nè. <laughs> Vậy ha? Thiệt tình luôn đó nha! Ừm. <laughs> Ừ, hỏng cũng hông có được nè. Ừm, vậy thì thử cái cách đó xem như thế nào nha. Mình nghĩ cái cách đó khá là phù hợp đối với bạn đó nha. Ừ, ngoài ra mình cũng, à, thấy bạn nói là bạn thích dậy sớm để mà đón nắng sớm nè, và thích uống một ly cà phê nè, nhưng mà đôi khi sẽ bận rộn trong những công việc, ờ, giống như là chăm con, gọi con dậy ha? Thì một cái người đồng hành cùng bạn sẽ giúp bạn những cái ngày đó, sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Thì có thể là nhờ, à, người chồng của bạn nè, có thể là 1 tuần 7 ngày á, thì có thể chia ra 3 ngày đầu tuần thì chồng bạn hỗ trợ bạn xíu để bạn có nhiều thời gian hơn trong cái những cái cái mục tiêu đó của bạn nha.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừ, đúng rồi đó! Ừm, ừm. Ờ, cái cách này tuyệt vời á bạn. <laughs> Mình phải yêu cầu cái người đó vận động nhiều hơn mới được á, chiều riết cái hư á. <laughs> Hôm nay cám ơn bạn rất là nhiều nha, có biện pháp rất là hay cho mình nè. Cám ơn bạn!
Ừm, ừm. Đúng rồi nè. Chính xác luôn đó nha. Ừm.